Ya, eee, aku percaya ya dengan banyaknya, eee, pekerjaan ataupun aktivitas itu akan berbanding lurus dengan, eee, apa namanya, pendapatan atau bayaran yang, eee, seharusnya diterima ya. Karena, eee, aku memegang prinsip bahwa, ya, apa yang diberikan juga, istilahnya ya, semua barang yang atau jasa yang diterima itu juga harus dibayarkan karena ada waktu di situ yang di apa, dikorbankan atau di, e apa, perjuangkan gitu ya. Nah jadi, eee, biasanya sih kalau terkait, eee, pendapatan atau gaji, itu biasanya aku memang melakukan beberapa, eee, perbandingan gitu ya, di media, apa, atau di platform pencari kerja seperti LinkedIn gitu ya, dengan, eee, jabatan, posisi dan, e job, e deskripsi pekerjaan yang sama, gitu. Biasanya, dari situ sudah dapet gambaran, kira-kira, eee, range atau pasaran, eee, gajinya berapa sih, atau manfaat atau benefit apa aja sih yang diterima, gitu ya. Nah, biasanya dari situ tapi, eee, mungkin ada sesekali di beberapa kesempatan yang memang pas, waktunya, itu aku coba sisipkan ke atasan gitu bahwa, eee, ini ada tambahan pekerjaan, kemudian juga ada tambahan tanggung jawab gitu ya, eee, mungkin ini bisa jadi bahan pertingga pertimbangan pada saat penilaian, eee heeh, pena penilaian kinerja di akhir tahun yang nanti berkolerasi dengan, eee, kenaikan manfaat atau, eee, gaji, gitu.
Iya. Heeh. Iya. Betul betul. Iya iya. Heeh. Baik. Iya, betul pastinya, heeh. Iya. Oke. Hmm. Iya. Untuk untuk menaikkan gaji. Baik, oke. Oke. Nah, saya ingin, eee, tahu nih, mungkin Mas bisa, apa ya, bisa memberikan saran atau tips gitu kan, bagaimana sih, eee, cara menjaga profesionalisme dan kualitas kerja, padahal secara mental, eee, mungkin Mas sudah 90% nggak lagi di perusahaan ini, gitu Mas.
Mhm.